Eh. Eh vabbè, magari è solo un periodo così, poi si riassesta, chissà. Ehm, potrebbe anche valutare di saltare magari un allenamento? Non so se questa è un'opzione <chuckles> che avete mai preso in considerazione, mentre invece piuttosto
E, ehm Io sì, lui no. Io io sì, l'ho presa in considerazione, ma ma ma lui no.
<chuckles> No, deve essere un ragazzo serio, insomma, è anche giusto, no, che se ha preso questo impegno con con la squadra, adesso non so qua quale sport lui pratichi, però, ehm, lo vuole vuole mantenere eh, questo impegno, vuole quindi, mhmm
Eh. Certo. Sì, sì è serio. Da quel punto di vista è serissimo. Ver
E ecco. Ehm, volevo chiederti se per caso, ehm, lo aiutate almeno, magari lo andate a prendere, ehm, cercate di fare in modo che perda per meno. mhmm, tempo sui sui mezzi pubblici, o o sul trasporto?
Sì. Sì, sì, questo questo lo lo lo lo faccio io, ehm, appunto in considerazione del fatto che se no, alè: già già è parecchio tempo così; se dovesse andare con i mezzi pubblici, eccetera, buonanotte, no no non n no, non ce la farebbe pro No, quindi una una mano, questo punto di vista già gliela do. Ci, sì.
Okay. Okay. E in casa cosa fate? Lo lo spronate, lo appoggiate, vi siete mai arrabbiati?
<clears throat> Lo svegliamo? Diciamo che soprattutto lo svegliamo. <chuckles>
Lo lo svegliate in che se <chuckles> perché lui si addormenta per il sonno.
Beh che siccome <chuckles> prima s'addormenta, e quindi lo svegliamo, quindi lo aiutiamo in questo se no, diciamo che
<snorts> Ma poverino! Fa tanta tenerezza un ragazzo così giovane che che c che
I io ho una una io ho un atteggiamento un po' più accondiscendente, l la la mia signora leggermente meno. Ne nel senso che lo sprona <chuckles> in modo più deciso a far a dare un po' il meglio di sé. Capi
Certo.